なるほどね。ほい。
うんうん。かたなんでそこをそれを置くのかっていうよりも、なんかそっちの方を自分の、なんだろう。できないことをし咎められたみたいな風な受け取り方をするのかな、多分。うん。
うん。 うん、うん。 なるほど。えと、もうなんか、いこうい言われたくないこと言われちゃうとやっぱり辛いのはね、分かりますけどね。ああ、そ
うんうん。 あ、ほんとそうです。うーん、多分そうなんだと思います。なんか結構ま、こういう風な言い方をするとあれですけど、あの、ちょっと、ね、ふふくよかな方に対して、あの、なんだろう。うーん。甘いものを食べてらした時に見た時に、あの、食べる食べちゃいけないよとは、まあ言う必要もないんですけど、「痩せたいんだけどね」って言いながら食べてる人っているじゃないですか。あの、甘いものとか。で、そういう方に、あの、「甘いものは今は食べない方がいいんじゃない。痩せそうやって痩せたいんだったら、あの、痩せるまでは甘いもの控えた方がいいんじゃない」って言われたら、なんか
うん。 うん。 うん。 うーん、うん。 うーん。
わかってるよ。じゃないですけど
そうでありまそうせすね。うん。分かります分かります。うん。なるほどね。
うん。そりゃそうなるんじゃないかなみたいな、あの、なんか、ね。なんかそうやって人ってあの、もちろん私もですけど、あの、分かっていながらそういうせ選択をちょっとしにくいだとか、そういう葛藤をこう結構みんな持ってあの、生きてるところあると思うんですよね、完璧な人なんていないので。うん。なんか多分父にとっては、そこは結構あの、まあ、ポイントなのかなと思ったりしてるんですけど、うん。
うーん。 うーん。うーん。 あ、その、ちょお父様は、その、なんだろう。一緒に暮らしてらっしゃる時とか、そういう、まだ、なんで今よりも例えば、い今の年齢よりもお若い時っていうんですかね。その時なんからから、そういうタイプでした？それともなんでしょう、年齢とともにというか、ここうお子さんがね、巣立って多少スペースができちゃって、そうなっちゃったっていう傾向ですか？
はい。 はい。 うん。 うーん。 うんうん。